Ngại ngùng và không muốn chụp ảnh á, nên là tớ lại không có một cái tấm hình đặc biệt nào, ờ, cũng khá là tiếc, nên là mình nhìn nghĩ là cho những cái dịp sau này á, mình sẽ tích cực chụp ảnh nhiều hơn. A, cũng chia sẻ với cậu là mình cũng vừa mới đi prom đại học. <chuckles> Ừ.
Ờ, ờ. À, thế à? Ôi, tiếc quá, tiếc quá. Ừm. <chuckles> Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừ, ừ. À, à, đã quá, ờ, tuyệt vời, prom đại học, ờ. Ừm. Ừm, thì đã có hình, <chuckles> đã có hình tuyệt vời, tuyệt vời, ờ.
À. Thì <chuckles> thì cũng may mắn là đã OK, đã rút kinh nghiệm, đã chụp rất nhiều tấm hình. Đúng, và chắc chắn nó sẽ là một cái vật đặc biệt, và trong tương lai với mình ha.
Ừm. Ừm, ờ, hay quá nhỉ? Vậy tính ra là mình có xu hướng, gọi là, giữ những cái đồ kỷ niệm á, để mà nhớ về cái khoảng thời gian tốt đẹp á, trong quá khứ á, ờ, mà nó cũng, a, nó cũng, a, ừm, đó, nó cũng, a, phản ánh là mình rất là trân trọng nó trong hiện tại nữa, cậu có thấy vậy không? Ừm.
Ừm. Đúng, đúng. Ừm, công nhận. Ờ. Đúng, đúng. Ừ, đương nhiên là mình thấy như thế, mình rất là đồng tình. Bởi vì á, đối với mình cái vật kỷ niệm đấy nó không chỉ giúp mình nhớ lại quá khứ, mà nó còn giúp mình nhớ lại là bản thân mình đã thành công, đã có những cái gì trong quá khứ, có những một người bạn tốt nè. Ờ, có thể, à, có là có những cái thành tựu trong, ơ, ờ, học tập này. Ờ, thì nó giúp mình có động lực hơn trong hiện tại nữa nha. Đó, mình thấy vậy.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ờ. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Chính xác. Ừm, thành tựu, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, đồng ý, ờ. Ừm. Ừm, đúng rồi, chính xác, ừm, chính xác nha. Ví dụ giống như là cái bằng tốt nghiệp á, thì mình có thể nhớ được là hồi đó mình đã cố gắng như thế nào nè, đó, xong rồi những cái, ơ, hình ảnh như là prom các thứ thì mình nhớ là hồi đó mình đã vui như thế nào, mình đã xinh đẹp như thế nào, chẳng hạn. Đấy, <laughs> đúng rồi, chính xác, chính xác. Ừm.
Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. Trời ơi, chuẩn luôn, chuẩn luôn. <laughs> Nhưng mà nói chung là nhiều lúc mà nhớ nhớ về quá khứ như vậy nó cũng rất là hay, hoài niệm ha. Nhưng mà cuộc sống mà, lúc nào mình cũng phải lên phía trước chứ không phải lúc nào cũng cứ, ờ, ở trong quá khứ hoài như vậy được. OK, thì mà nói chung là mình phải cân bằng, ha. Đó, ý là mình muốn vậy.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, ừm hừm. Chính xác. Ừm. Ừm, đúng rồi, chính xác. Ừm, ờ, mà h hông biết là có bao giờ mà cậu có một cái vật nào đó mà nhắc cho cậu nhớ về một quá khứ nào đó mà cậu cảm thấy là hơi buồn hông? Kiểu, ơ, một cái người nào đó của từ một cái người nào đó mà cậu không còn nói chuyện hay là liên lạc nữa hông? <chuckles>
Ừm. Ừm. <laughs> À, à, có nha, có nha. Trời đất ơi, tự dưng là mình nhớ ra là, kiểu, mình cũng có thói quen là hay nhận hộ bằng cho một vài bạn, ờ, mà mình chơi cùng ấy. Ví dụ như bạn ấy đang không ở trường ấy, thì mình lại đi lên trường mình nhận hộ.
Ờ, ờ, ờ, ờ. Ờ. Ừm, à. Ờ. Ồ, ồ! Ồ, ra thế, ra thế, ờ.
Ờ, có một cái người bạn gần đây mình cũng chơi khá lâu mà mình lại không chơi cùng nữa vì, ờ, cũng xích mích này nọ. Đó, xích mích, ờ, vì bạn bạn ấy có đùa một cái câu đùa mà mình không thích lắm, mà mình cũng bày tỏ ra cái điều đấy và
Ừm. À, nghỉ chơi, tại vì sao nhỉ? À, ừm, xích mích, ừm. Ờ. Ừm, ừm.

Ôi, tớ cũng có nha, nhưng mà trước hết thì tớ cũng phải chúc mừng cậu thì tớ nghĩ đó là một cái cột mốc rất là quan trọng á thì, gọi là, mình tốt nghiệp vào được một cái ngôi trường, ờ, gọi là, mơ ước của mình ha, nguyện vọng 1. Ờ, tớ thì, ờ đúng rồi, nhắc, a, cậu cậu nhắc mới nhớ thì tớ có giữ một số cái tấm hình mà ở prom ờ, đúng rồi, gọi là ừm, tớ đi prom hồi năm lớp 12 á. <laughs> Ờ, đó, tớ nghĩ là cả mười hai năm học ừm, cả 12 năm học tớ chỉ đi có 1 năm cuối đó thôi, đó, nên là tớ có những cái tấm hình tớ mặc đồ kiểu mà mặc đầm lụa á. Ờ, xong rồi, ờ, ờ, <laughs> đi với bạn học tớ nghĩ đó là, ờ, một trong những cái, a, đó là một trong những cái kỷ niệm mà nó rất là quý giá, ơ, mà nó, gọi là, chỉ có giống như, kiểu, tớ không nghĩ là tớ có thể đi prom lại ở đâu một lần nữa luôn á, nên là tớ cứ giữ đó ừm, chính xác, 1 lần trong đời vậy thôi nên là tớ cũng, a, khá là nâng niu nó đó. Ưm, ừm.
Ừm. <laughs> Đúng. Đúng nha. Ừm. Ô! Ôi trời! Ừm. Ờ, vui ha, vui ha, trời ơi. Ừm. Ừm. Ừ, biết, biết, biết. <laughs> Trời đất ơi! Đáng yêu, đáng yêu. Ừm. Đúng, đúng. Đúng rồi, chỉ trải qua một lần, đủ nha. Ừ, cậu kể như thế thì ừm. Ồ, cái câu chuyện của cậu làm tớ cũng nhớ đến hồi prom cấp 3 của tớ, nhưng mà hồi đấy thì tớ cũng khá là ngại ngùng.
Ừm. Ôi, thích thế!